Hi, ich habe, äh, ja leider mit meiner Partnerin Schluss machen müssen. Das hat, äh, viele Gründe gehabt. Äh, da will ich jetzt auch gar nicht so tief eingehen, aber eher so auf den Rattenschwanz, den das jetzt so mit sich zieht. Ähm, ja, das ist, äh, richtig Kacke. Ich bin ja mit ihr vor vor 1 Jahr circa zusammengezogen. Das ist das 1. Mal, dass ich mit 'ner Frau zusammengelebt habe und
Oh je. Ja. Mhm.
ähm, ja, das Ende der Geschichte ist, äh, es hat von meiner Seite aus irgendwie nicht so geklappt. Äh, das mit dem Zusammenwohnen jetzt speziell, ähm
Hm.
es war schon schon 'n Krampf zusammen 'ne Wohnung, 'ne gemeinsame zu zu finden. Ähm, ja, sie hatte ja ihre Wünsche, ich hatte meine Wünsche und, ähm, wir hatten, oder wir haben jetzt noch 'ne richtig schöne Wohnung zusammen, aber mit der Trennung können wir jetzt natürlich nicht mehr weiterleben äh, nicht mehr weiter zusammenleben. Und, jetzt hängen wir so
Hm.
Ja, ich ich f hänge ich ich fühle mich so 'n bisschen bisschen überfordert mit, äh, neuer Wohnungssuche und die aktuelle Wohnung muss, äh, aufgegeben gekündigt werden. Und da haben wir jetzt aber im Mietvertrag auch stehen, dass wir eigentlich 2 Jahre Binde Bindungszeit haben, weil das 'n Neubau ist.
M ja. Mhm, okay.
Und ja, da versuche ich mit dem Vermieter jetzt gerade irgendwie so 'n Konsens zu finden, ähm, weil sie alleine kann die Wohnung nicht f unterhalten. Ich, äh, genauso wenig. Also, es steht außer Frage, dass wir diese Wohnung irgendwie loswerden müssen. Hast du da irgendwie 'n paar Tipps, dass ich da 'n freieren Kopf kriegen könnte? Vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm, wie es sich anfühlt.
Jeden Fall. Also, du bist dann nicht allein, so geht es sehr, sehr, sehr vielen Leuten. Ähm, es ist auch Es ist immer 'ne Hürde. Also, bevor man zusammenzieht, ist es ja auch schon mal die 1. Entscheidung, dass man sagt: „Okay, wir kommen gut klar. Wir verstehen uns gut. Wir möchten jetzt zusammenziehen.“ Dann ist die nächste Hürde natürlich zu gucken: Wie klappt das Zusammenleben? Wenn man zusammenlebt, dann erfährt man den Menschen auch nochmal von 'ner ganz anderen Ebene und versteht mit der Zeit auch wirklich, wer der Mensch ist, ne? Man ist ihm die ganze Zeit ausgesetzt.
Mhm. M ja. <chuckles> Ganz genau. Mhm.
Ähm, ich kann sehr gut nachempfinden, wie unangenehm das jetzt ist. Und, ähm, also hörst dich auch sehr, sehr unglücklich an in der Situation. Das heißt, du musst da halt schnell raus, ähm. Problem jetzt so schnell wie möglich, ne, ja?
Ja, so schnell wie möglich.
Ich jetzt sehe als Problem
Weil ich i ich schaffe es nicht mit mit, äh mit äh, mit ihr. Das ist ja die Person, die ich weiterhin noch liebe eigentlich, ne? Aber das fühlt sich gerade an wie 'n WG-Leben ne, so so nebeneinander her leben. Man kann ja jetzt natürlich nicht so tun, als, äh Wir können uns jetzt nicht noch Umarmungen geben und sowas. Das ist einfach sehr unangenehm zu Hause jetzt, ja. Deswegen muss müssen wir die so schnell wie möglich Das ist auch in ihrem Sinne. Das ist auch ihr Wunsch. Ne, also, sie hat ja genau die gleichen Probleme.
Mhm. Ja. Ihr habt ja vorher 'nen ganz anderen Kontakt gehabt. Wart ja dann wirklich zusammen so und als Pärchen, ne, dann umarmt man sich auch schon mal und verbringt die Zeit dort gemeinsam. Und jetzt habt ihr praktisch die Wohnung so 'n bisschen aufgespalten in ihr Territorium und dein Territorium.
Mhm. Ja. Genau. Und mein Territorium ist wesentlich kleiner. <giggles> Ja, ja, ich ich ich bewohne gerade unser unser 3. Zimmer. Äh, Homeoffice Schrägstrich ja, so Rückzugsort, da ist 'n Schlafsofa drin. Das geht auch so ganz gut, aber, ja, da verbringe ich die meiste Zeit drinnen leider.
Oh nein. <laughs> Und, oh. Fühlt sich dann sicher an wie so 'n Aussässiger, der dann irgendwie auf 'ne Insel verfrachtet wurde, ne, und da halt irgendwie alleine auf so 'nem kleinen Raum verbringen muss.
<chuckles> Ja, wirklich. Und ich war und ich warte jetzt auf das Rettungsboot und ich hoffe nicht, dass es erst nächstes Jahr kommt. Ne, um auf den Mietvertrag noch mal anzuspielen. Ja, das wäre das wäre tragisch, ey.
Genau. Oh nein. Oh. Das das ist jetzt 'n wichtiges Thema, wie du gesagt hast, der Mietvertrag. Also, ihr habt wohl 'n, ähm, Mindestfrist von 2 Jahren.
Mhm. Genau. 1 Jahr haben wir ja jetzt geschafft zusammen. Und, ähm, das, ähm, rührt einfach daher, dass
Mhm.
Ja, der äh, der Vermieter sagt, das ist hier 'n Neubau. Wir wollen hier Mieter drinnen haben, ähm, mit denen wir 'n langfristiges äh, 'ne langfristige Zusammenarbeit planen können, weil die weil die die Kosten ja auch dadurch dann wieder reinholen wollen, äh, mit mit zuverlässigen Mietern, ne, also zahlungskräftigen Mietern, die dann auch bleiben, ähm, damit sie dieses, äh, Neubauprojekt wieder für sich für sich reinholen können. Und deswegen hat man gesagt, 2 Jahre, muss muss man mindestens lange drin bleiben.
Mhm. Mhm, ja. Ist natürlich auch in ihrem Interesse, die Kosten wieder reinzukriegen. Aber hast du dem Vermieter den Ernst der Lage so 'n bisschen vermittelt und vielleicht auch erwähnt, dass du ja gerade wie eben erwähnt, auf der Insel gestrandet bist und dringend 'n Rettungsboot brauchst. Natürlich nicht so bildhaft ausgeschmückt. Aber hast du ihm mal erklärt, wie wichtig das jetzt für dich ist, dass du musst mit deiner Freundin und dass ihr euch das gar nicht leisten könnt, einzeln dort zu wohnen?
Klar, ja, ja. Mhm. <chuckles> Ja, habe ich. Habe ich ihm, äh, geschildert. Äh, kann er auch auch gut nachvollziehen. Der hat auch
gesagt?
Der ist der ist gar nicht äh, d beharrt gar nicht so auf den Vertrag. Also, er sagt schon, wir finden bestimmt 'ne Möglichkeit. Und, äh, am einfachsten wäre es für uns, wenn wir tatsächlich Nachmieter finden würden, die an unserer Stelle, äh, da da einziehen könnten. Äh, die müssen trotzdem dann ganz normal, ähm, diesen Bonitätscheck da bei denen durchmachen. Und wenn sie geeignet sind, dann können wir da auch, ja, so schnell wie möglich raus. Also, die Aussicht haben wir zum Glück.
Super. Das ist doch perfekt. Das heißt, das Rettungsboot ist die muss man erstmal finden, ne? Ähm
Aber die muss man erstmal finden. Ja, <chuckles> die muss man erst mal finden. Die teure Wohnung ist auch schon echt teuer, ich weiß. Ich ich kenne jetzt keinen. Sie kennt auch niemanden, ähm, der speziell in diese Stadt ziehen wollen würde und so viel Geld ausgeben möchte.
Mhm.
Ähm, ja, die Möglichkeit gäbe es, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr weit weg, irgendwie trotzdem.
Mhm. Vielleicht scheint es ja auch nur so weit weg und so weit weg ist es dann gar nicht. Habt ihr denn vielleicht schon schöne Bilder von der Wohnung gemacht, damit ihr euch im Internet 'ne geeignete Plattform suchen könnt und dann die Bilder da reinstellt und die Wohnung auch so 'n bisschen schmackhaft darstellt? Und die ist ja auch sicherlich sehr schön, so 'n Neubau ist ja auch schön ausgestattet, ne? Und ich k glaube, dann hättet ihr auch ganz gute Chancen, jemanden zu finden. Das ist, äh, sch ne, schwierig, so im Bekanntenkreis rumzufragen oder auch manchmal in irgendwelche WhatsApp-Gruppen das reinzuschicken. Das ist tatsächlich dann 'n bisschen schwer, aber Leute, die vielleicht tatsächlich gezielt, äh, in diese Stadt oder in dieses Dorf ziehen wollen, die werden im Internet ja danach suchen. Und das Internet ist, äh, heutzutage wirklich 'ne tolle Möglichkeit, um alle möglichen, äh, Käufer, Verkäufer alles zu finden, was man braucht oder auch Nachmieter, Mieter. An deiner Stelle würde ich 'n würde mir 'n paar schöne Bilder machen und mir 'ne coole Plattform suchen. Und dann kannst du die da reinstellen.
Mhm. Ja. Das ist 'ne gute Idee. Ja. Mhm. Definitiv. Mhm, ja abe du wirk wirklich 'ne wirklich 'ne gute Idee. Ich habe äh, ich habe auch bisher nur in meinen Kreis jetzt erst mal so gesucht, ne? Ich bin da noch gar nicht drauf gekommen, auch, äh ja, w wi wi wirklich, ähm, fremde Leute einzuladen und dann mit denen mal so 'ne Begehung zu machen, quasi.
Mhm. Ja, ne? Mhm, ja. Jeden Fall macht das.
Ähm, ja, ich glaube ja, das ist das ist schon mal ein sehr guter Punkt, äh, wo wir vorankommen würden. Ähm, aber es Es ist die so dieses Emotionale halt noch 'ne? Was äh, was einen so so zurückhält, sich darum überhaupt zu kümmern und parallel noch sich selber wieder 'ne Wohnung 'ne Single-Wohnung sich anzugucken.
Ja. Ja. <sighs>
Ähm, das ist das das ist das Schwierigste an der ganzen Sache, würde ich sagen. Also dieses Emotionale, das das Loslassen und, äh, sich damit abfinden und, äh, den Arsch hochzukriegen.
Hm. Ja, natürlich, ja.
Ja.
Heißt unterbewusst
Dass das gar nicht war, ne?
ist da noch 'n Anteil von dir, vielleicht unterbewusst, der, ähm Zeit, in der ihr noch zusammen in der Wohnung seid, irgendwo auch 'n Stück weit genießt, um dich so gebührend von der Person zu verabschieden.
Mhm.
Wenn ihr gar nicht mehr richtig zusammen seid und dass es sich eher anfühlt wie so 'ne Wohngemeinschaft und jeder so 'n bisschen seinen eigenen Bereich hat. Also unterbewusst ist bestimmt noch irgendwas in dir, was auch nutzt, um Abschied zu nehmen von deiner Pa also, von d Pa Ex-Partnerin praktisch. Und sehr emotional, und das ist sehr viel, ja.
Ja, mei Mhm. Meinst du, dass ich noch fü irgendwie irgendwie Gefühle Gefü Gefühle habe, oder oder worauf möchtest du genau hinaus?
Hm, wie lange wart ihr insgesamt zusammen?
3 Jahre.
Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und in 3 Jahren hast du dich ja auch an sie gebunden irgendwo und sie war deine Vertrauensperson und Partnerin und vielleicht sogar beste Freundin und hat ganz viele Rollen für dich auch erfüllt und
Mhm. Ja. Mhm.
selbst wenn man sich ganz rational dafür entschieden hat, nicht mehr zusammen zu sein u 'n Stück weit denkt man ja noch an die schönen Zeiten zurück und unterbewusst ist da noch etwas, was schönen Momente erinnern kann.
Definitiv. Also, wir wir haben uns jetzt nicht getrennt, weil wir uns nicht mehr lieben wie gesagt, ne? Also die ersten 2 Jahre. Das waren würde ich sagen, das waren die schönsten schönsten zwei Jahre, die ich in meinem
Mhm. Mhm.
ganzen Leben hatte mit ihr und, äh, dieses letzte jetzt dieses letzte Jahr, äh leider 1 der 1 der schlechtesten. Weil das, äh, ja, das Zusammenziehen hat mir nicht gut getan. Ich habe meinen Rhythmus nicht gefunden. Äh, ich konnte meinen Hobbys irgendwie nicht mehr so richtig hinterher ähm, hinterhergehen. Ja.
Ähm, zum Glück hast du das wenigstens in dem 3., also dem letzten Jahr halt gemerkt. Hm, stell dir mal vor, du wärst 10 Jahre mit ihr zusammen. Und im 11. Jahr hättest du gemerkt, dass ihr ganz verschiedene, vielleicht Liebessprachen habt, dass ihr unterschiedliche Grundbedürfnisse habt, dass ihr
Mhm. Mhm.
ganz andere Schwerpunkte im Leben habt
Ja, das stimmt.
was die finanzielle Situation angeht oder so die Weiterentwicklung. Manche Menschen haben es einfach gerne, so wie sie es schon immer hatten, sind Gewohnheitstiere und wollen nichts in ihrem Leben ändern. Andere wiederum wollen sich entfalten und entwickeln, so. Es ist wichtig, dass man in dieser Zeit, in der man dann zusammenwohnt, feststellt is ob die Reise gut wird oder ob es vielleicht doch nicht so gut
Mhm. Ja, ich f f f das das ist mir auch so so rational gesehen ist mir das ja auch bewusst. Das ist auf jeden Fall auch wieder 'n Learning, was man mitnimmt, ne? Aber das so so für sich so klar zu unterscheiden, das ist halt gerade unmöglich.
Ist viel, ja. Genau, genau. Mhm. Also, wie gesagt, wenn du zum Beispiel irgendwas verkaufen möchtest, dann kannst du natürlich deine Freunde, deine Bekannten fragen und den möchte zum Beispiel dein Computer kaufen. Aber wie gesagt, wenn du das ins Internet stellst, hast du schneller die Möglich
Mhm. Ja.
Vielleicht findet man 'n geeignete Plattform, wenn du dich wirklich seelisch und moralisch damit abgefunden hast und sagen kannst: „Okay, ich bin bereit. Wir müssen diese Wohnung jetzt”
Ja, das ist
Andere Leute, die vielleicht besser zu Hm.
Ja, das ist schon mal 'n sehr guter Punkt. Daran habe ich ja, wie gesagt, gar nicht gedacht. Also, wenn wenn wenn wir das hinkriegen Hauptsache hier dann schnell, äh, raus jeweils aus der Wohnung, wenn wir Nachmieter finden, dann habe ich auch noch mal 'n ganz anderen Kopf und kann darauf noch mal wie wie aus 'ner aus 'ner Vogelperspektive drauf gucken und dann wieder zu mir finden. Danke dir, dass du 'n offenes Ohr für mich hattest.